Ehm, mhmm, sì quindi di base parlavamo, parliamo tramite i vocali, quindi magari, mhmm, avrei avuto più ansia se non, uhm, non avessi neanche appunto sentito mai la sua voce, magari ecco, in un in una in un universo parallelo allora sì
Mh. Ah okay, okay, quindi Sì, sì, o okay, veniva meno, veniva ho capito. E senti un po', comunque hai detto che non cioè non eravate solo voi 2, no, c'era anche un'amica. Quest'amica, uhm, cioè che rapporto aveva con con lui? Anche lei lo ha conosciuto tramite quel gioco di cui mi parlavi, o te la sei semplicemente portata dietro e l'ha conosciuto lì, in quell'occasione per la prima volta? Non so.
però non è stato il caso, sì. Uhm, sì esatto, la seconda, mhmm, variante, cioè nel senso era la era ai tempi la mia migliore amica, infatti stavamo in tramite comunque, amiche di mi nostra madre in comune, stavamo in quella località di mare, di del Sud Italia, appunto
Ah okay, okay. Mh-mh. Un sì.
e diciamo che ai tempi passavamo settimane, ma d ormai da anni, diciamo era un po' una tradizione tra di noi andare in questa località, passare del tempo, farsi la notte di San Lorenzo
Ho capit Mh-mh.
girare un po' destra, sinistra, località, sai? Cioè, mhmm, ci si divertirsi di base, divertimento base.
Ah okay, bene, be sì, sì. Certo, certo. Poi comunque immagino che tu volessi anche semplicemente, ehm, far n essendo che, uhm, lui era una persona che, mi sembra di capire con cui hai un hai sviluppato un rapporto stretto, semplicemente condividere questa parte della tua vita con un'amica, no, come in quell'occasione.
Certo, ma è bello infatti, cioè io io gli ho raccontato del tipo di persona che è lui, che dovrebbe essere, <chuckles> ai temp <chuckles> ecco.
E? <laughs> Mh-mh.

Tutto è stato, ehm, effettivamente, confermato, nel senso, mhmm, ci s <chuckles> ci nel senso: lui era davvero quella persona che io ho sperato che che effettivamente fosse; è uguale anche per lui. Abbiamo
Ah, ec tu spiegami. Mh-mh.
passato una serata davvero magica, guardando le stelle perché anche il cielo era molto aperto, non c'era nessuna nuvole nuvola.
Sì. Mh-mh.
Ero al mare, uhm, in una località del sud Italia
Mh-mh, sì.
mhmm, quindi ci siamo visti lì, con questa mia amica, mhmm, e c abbiamo avuto davvero un un bonding fantastico perché comunque abbiamo
Okay, okay. S C certo, un momento di intimità molto forte, insomma.
Assolutamente, poi ci siamo uniti anche quella sera lì, in un falò di persone a caso, <chuckles> perché giustamente si fa il falò in quel giorno
Oka <chuckles> sì.
Ehm, abbiamo passato davvero bei momenti, belle conversazioni, mhmm, ne abbiamo riflettuto molto su ehm, su molti aspetti della vita, s della mente, dell'universo, alcuni aspetti anche mistici, abbiamo parlato di tante, tante cose.
Sì, okay, quindi argomenti di un certo spessore, insomma, avete avuto modo di affrontare. Ma senti un po', mi rendo conto che comunque, essendo che prima di incontrarvi, vi siete sentiti per 4 anni che <chuckles> non è poco, anzi, ehm c u un'idea della sua persona, anche in maniera definita già ce l'avessi, però, sai, ciò nonostante vedere qualcuno per la prima volta dal vivo, ogni tanto un po' di ansietta può può causare, no? Quindi mi chiedevo a livello di sensazioni, prima proprio di vederlo, cioè, mhmm tu come ti sentivi a riguardo?
Certo.